Hmm. Puwedeng pa ulit yung sinasabi mo?
Mhm. Pwede mo bang sabihin kung sino siya?
Sin yung teacher?
Yung teacher, oo.
Mm, 'di ba, nakwento ko na kanina yung isa sa mga teacher ko naging malaking impact. Yung sabi ko yung grade 1 teacher ko. Tapos yung isa pa sa elementary na talagang tumatak sa'kin, ah, yung grade 6 teacher ko naman. Sobrang bait din nun. Sobrang bait niya na like yung mga gamit niya pinapahiram niya sa amin, sa table niya, ah, parang naging a mm, naging anak niya kami, naging barkada niya kami, talagang close kami sa kanya na kasi, 'di ba, may mga teacher na parang kapag, ah, hmm, table niya yun, bawal magpunta dun yung mga estudyante o ayaw niya ipagamit. Kasi sarili niyang space yun, eh, space yun ng teacher. Pero sa kanya kasi ino-open namin yung mga drawer niya, nakikigamit kami kung ano yung mga gamit niya ballpen, ruler, ah, pentel pen, mga color, anything na, ah, mga school supplies na nandun. Nakikigamit talaga kami sa kanya, mm. And sobrang bait din nung teacher mm, sobrang bait talaga din nung, ah, teacher ko na yun. Tapos alam mo ba, ah, kahit na grade 6 na kami naglalaro kami ng bahay-bahayan. So, ina-allow niya kami na maglaro ng bahay-bahayan sa class. Hindi naman sa klase pero sa classroom I mean, oo, kahit grade 6 na kami. Ganun siya kabait, 'di ba? Ina-allow niya hindi, hindi niya kami pinapagalitan na, "Hmm, tatanda niyo na tapos ganyan pa yung mga laro ninyo." Pero hindi talagang kung ano yung mga gamit niya dun papahiram niya pa sa'min para, para magawa namin yung nilalaro namin mga gano'n and
Oo. Mm. Hmm. Mm. Lahat-lahat, mm. <chuckles> Oo, ayaw niyang ipagamit. Mm. Mm. Hmm, nga wow naman. Ang bait, mm. Oo. <chuckles> Talaga ba? Mm. <chuckles> Mm. Hmm, ang bait naman ng teacher niyo. Kasi minsan, 'di ba, may mga teacher tayo na parang
Mm.

Mm, tapos yung parang nagiging ka-close niya pa sa klase, ah, pinag-uusapan nila yung ibang mga classmates namin, yung gan’to. Like meron akong naalala na nagkaroon ng issue na, ah, pinag yung teacher namin na ‘yon tas kasama niya yung parang naging, ah, yung mga kaklase namin na naging ka-close niya nga na parang may pinag-uusapan sa classmate namin na na sinasabi na yung yung kaklase daw namin na yun, ano siya, collector daw siya ng mga lalaki kasi, nagka o oo, gano’n.
Mm. Oo. Oo. Ha? Aba’y siya pa talaga yung ano, gumagawa ng riyu ng rumor.
Hmm. Like mm, totoo, 'di ba. Ang pangit naman ng gano’ng teacher, 'di ba. Parang kasi kapag teacher sila yung magtuturo ng, ah, good manners, good qualities pero parang siya pa yung parang magpu-push na magtsi-tsismisan, i-ju-judge yung ibang tao, yung mga gano'n, 'di ba. Mm.
Mga tsismis, kumbaga. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. So paano mo naman hina-handle yun, noon?
Alam mo, hindi naman toto tot totally na negative yung naging experience ko sa kaniya, pero may mga positive din naman kasi giver siya, eh, giver siya dahil may, ah, ah, dahil nga maganda naman yung work niya, maganda rin naman yung work ng asawa niya, so hindi siya madamot kung ano yung mga pagkain na meron sa kaniya, sine-share niya sa amin. So parang, ah, yung yung sa mga negative side niya, parang sina inaano ko na lang na parang trina-try ko na takpan through yung mga positive na, ah, qualities niya.
Oo. Mm. Oo. Hmm, mm. Oo, yung mga positive, yung mga positive na lang yung qualities na. Pero siyempre hindi mo din naman maiwasan na.
Mm. O per

Hmm, ayun sobrang hirap kasi hindi hindi ako maka catch up sa mga kaklase ko na nag-kinder, nag-daycare dahil nga diretso naman ako sa ano hindi ako maka-catch up sa kanila. Pero yun nga yung sinasabi ko sobrang ah patient niya na magturo, talagang ah hindi buong klase lang kundi pati individual kung hindi mo talaga maintindihan yung ah kung hindi ko naiintindihan yung lesson o yung tinuturo niya mm. Siya siya yung lumalapit para turuan talaga na isa-isa, sobrang mapagpasensiya siya, mm.
Mm. Kaya nga. Hmm, mm. Pumupunta ka talaga sa kanya or siya yung pumupunta sayo? Hmm. Ano naman yung naalala mo pa ba yung unang tinuro niya sayo noon, na tumatatak tumatak sa isipan mo hanggang
Naku hindi na, kasi sobrang tagal na rin eh, pero yun naman yung parang tumatak talaga sa akin yung sa pagkain at tsaka yung pagiging patient niya sa pagtuturo, pero yung tinuro niya aba hindi ko na maalala. Kasi sobrang tagal na din eh, malaki naman na ako parang twen twenty-three na ako tapos ilang years na rin yun oh.
Mm. <laughs> Hmm, sabagay, oo kasi minsan kapag nag aaral tayong mga learn yung mga natututunan talaga natin parang hindi talaga tumatatak minsan. Kasi yung minsan na tumatatak yung mga experience 'di ba, yung mga memories. Tas maalala na lang natin yung mga learnings natin, yung mga natutunan kapag na nakikita natin or nababasa natin ganyan. Oo pero pwede mo na pwede mo bang
Oo yung lesson. Mm. Oo, totoo, mm. Mm, totoo yan, oo